Mmh. <tsk> Je cuisine parce que j'aime pas manger des choses, hem, heu, déjà préparées, ça je fais jamais. Heu, puis même j'aime bien savoir ce qu'il y a dans les plats donc je fais toujours à manger. Après, heu, <blows air> je dirais pas que c'est pas que c'est non plus un <blows air> c'est plus le plaisir quand je le mange que pendant que je le fais. <chuckles> Non mais
Ça dépend des fois. Peut-être. Toutes prêtes, heu, préparées. Ouais OK, je comprends. D'accord. Oui OK, <laughs> je comprends, ben, il y a beaucoup de gens dans cette situation je crois.
C'est pas une passion mais heu, mmh, ça va.
D'accord, oui, oui. Non mais OK. Non mais je j'entends, je veux dire heu, ça va c'est pas non plus heu, c'est pas la me
Mais je déteste pas parce que sinon je ferai des plats cuisinés, heu, tout faits, parce que vraiment je pense que quand on déteste faire à manger, heu, on fait ça. Mais non j'aime bien manger, heu, des a acheter mes légumes bio, heu, tu vois j'aime bien savoir d'où viennent les choses donc dans tous les cas heu heu, mais pour autant
Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. D'accord. OK ça marche, ça marche.
heu et puis même pour mon b mon fils, heu, il faut quand même que je cuisine aussi parce qu'en plus je dois lui préparer ses repas à lui pour le 12:00 et le soir. Et il y a ça aussi, ça me rajoute, heu je l'emmène ouais, chez la nounou.
Oui. Ah oui, d'accord. Parce que c'est quoi il l'emmène, heu, à l à l'école? Heu Chez la nounou? D'accord, OK.
Donc en plus ça me rajoute une organisation supplémentaire parce qu'il faut aussi prévoir.
Ouais, et puis c'est important pour toi qu'il mange des bonnes choses aussi, ouais, bien sûr.
Ah oui, par contre ça c'est ça c'est sûr. Donc heu, donc voilà, je sais pas si tu as des conseils ou ou peut-être, heu, je sais pas, un équipement à me conseiller pour aller plus vite? Heu
Ouais, ouais, ouais. Non mais carrément j'ai j'ai plein d'idées heu, j'ai plein d'idées pour toi et et j'entends ta détresse, heu, j'ai vraiment envie que que ça aille mieux et que tu puisses être, heu, dans un équilibre, heu, qui te convient. Heu, juste une petite dernière question, qu'est-ce que tu as comme équipement? Heu, four? Micro-ondes? Heu, des plaques? Heu, c'est c'est c'est comment chez toi la cuisine?